كانت بعد حوالي 8 شهور متهيّأ لي، آآ من الشغل في المكانين يعني. آآ فطبعًا الموضوع كان برضه مُرهق جدًا ومُتعِب أوي آآ آه. ابتديت بقى واحدة، واحدة إن أنا خلاص أقدِّم بقى استقالتي من الشغل ال اللي أنا كنت باشتغل فيه 4 ساعات ده وأتفرّغ بقى بالكامل للشركة الجديدة. و برضه الموضوع ما كانش سهل يعني، فجأة لقيت عندي مسؤوليات كتيرة أوي في الشركة الجديدة، وما حدّش بقى بيقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، يعني أنت ب بالضبط.
اهم، إمم. بس برافو عليكِ والله، برافو. إمم. إمم. آه. أنتِ اللي مسؤولة أنتِ اللي مسؤولة عن كل شيء وأنتِ اللي مسؤولة عن قرارِك برضه.
بالضبط، بالضبط. أنت اللي بتحُط المسؤوليات وأنت اللي بتعملها، فم ما حدّش برضه بيراجع وراك، فأنت ب برضه أنت مع نفسك بتعمل كل حاجة وبتتعلّم. أي حاجة بقى بتقع قُدّامك، أي مسؤولية جديدة، بتفتح وتدوَّر وتتعلَم عنها أكتر.
آه. إمم. وكمان ما فيش مُرتَّب، كمان ما فيش مُرتَّب. يعني أنتِ دلوقتي قرارِك بإيدِك أو مصيرِك بإيدِك، لإن ما فيش مُرتَّب، الشغل التاني كان خلاص أنتِ هتروحي تشتغلي وتيجي مُرتَّب خلاص، لكن ال الشركة الجديدة دي في اللي هو أنتِ دلوقتي متحكِّمة بكل حاجة، فأنا بقى عايز آآ اللي هو شعورِك إيه أول يوم في الشركة دي؟ وهل كان آخِر يوم لمّا أنتِ بتقدّمي استقالتِك كده، كان برضه لسّه الوضع صعب والّا خلاص كان الوضع بقى هيِّن كتير عن الأول؟
بالضبط. بالضبط. آآ شعوري في الشركة ال الجديدة قصدك؟
آآ شعورِك لمّا سِبتِ الشركة القديمة؟ أنتِ سِبتِ الشركة القديمة قُلتِ لي بالتدريجي
آآ، كنت مبسوطة أوي آه. كنت مبسوطة م
كنتِ مبسوطة، يعني ما ما كانش في خوف زي الأول، ما كنتيش خايفة زي الأول فكرة إن أنتِ هتسيبي المكان.
آآ لأ طبعًا. كان الخوف لسّه موجود، كان الخوف لسّه موجود. كانت مشاعر مُختلطة إلى حدٍ كبير، الخوف كان لسّه موجود، ما كنتش برضه حاسّة باستقرار أوي من الشركة الجديدة، كان لسّه مش بيخُش لي منّها فلوس. يعني هي بدأت تشتغل تشتغل شوية لنفسها برضه. آآ أنت عارف المشاريع الجديدة ما بتقدرش إن أنت تعتمد عليها في المصاريف، أنت بتفضل تدّي فيها، أ أنت فلوس بتدفع من جيبك آه بالضبط. أنت بتفضل تدّي آآ فلوس من جيبك وبتبقى بقى على أمَل إنه يومًا ما الشركة دي تبدأ هي اللي تدّيك بقى. آآ ف يعني الموضوع ابتدى إنه أنا شُفت إن الشركة بدأت تصرف على نفسها إلى حدٍ ما، فقُلت خلاص يعني حتّى لو أنا حاعيش بمصاريف قليِّلة أوي في البيت، آآ هاتعامل يعني عشان أقدر إن أنا أص يعني أبقى م وقتي كُلّه مُخصص للشركة الجديدة وأعرف إن أنا أدّي فيها أكتر.
آه. اهم. آه. زي الطفل كده آه. إمم. آه. جميل. فع آه، آه. بس بس خلّيني أفهمِك أكتر، أنتِ بتقولي آآ لو في عائِد قليِّل من الشركة الجديدة دي، بس عشان يدّيكِ وقت أكبر للشركة دي، هيكون أفضل من إن أنتِ تقعُدي أو تكمّلي في الشركة القديمة. بس هل ده سببه إن أنتِ شايفة إن في أمَل إن الشركة أو المكان ده يكبر؟